Uhum, é. E e para você, eh, existem várias formas de aprender, né. Eh, que é é, a gente tem o ouvir, o ver, o escrever, né, como como que você, eh, se classifica, assim, pelo que você falou é ouvir, você aprende ouvindo, né, e talvez e escrevendo, quando você tá sozinho, sem grupo?
Aham. Então, eu eu, quando eu tô sozinho, eu gosto muito não, o primeiro de tudo é assim, dentro de sala de aula, eu acho que é o ponto mais importante para mim, eh, escutar bem, prestar atenção no professor. E eu gosto de escrever, mas assim, para ser bem sincero, eu nem utilizo as minhas anotações. Mai
Sim. Hum. Uhum. É. Ah é, não, aquilo ali é só para <chuckles> desabafar, como você diz, né, tirar o pensamento da da cabeça e colocar no papel, porque essa questão motora é importante, né, porque enquanto você tá escrevendo, você está gravando em outra parte do cérebro o que você aprendeu.
É, é meio É. Exato. Exatamente, você falou tudo.
É.
Você falou tudo, assim, eu até eu até vi um estudo recentemente falando disso assim, né, da importância de você anotar, né, o fato de você tá exercitando a sua sua coordenação, ali, motora e tudo mais, ele realmente facilita, né.
Sim. É. Anotar. É. né. É. Sim, ele facilita bastante o o o entendimento, né, e você tem que ter que escrever da sua forma, ou mesmo que seja uma cópia, né, mas mesmo assim, você tá escrevendo, você tá fazendo um esforço, ali, né, eh, você tá enviando, eh, sinais lá para o seu cérebro, né.
Exato, exatamente. Exatamente.
E isso é bom. E e quando não tem um grupo para você aprender, eh, para você ensinar, assim, você vai bem só escrevendo e